Oh, wow. Okay. Schön.
Genau, und es war halt eben doch so noch mal nochm <chuckles> noch mal 'ne große Herausforderung, dort auch eben 'n Anwalt zu finden und diese ganzen Regularien dort zu verstehen, wie das alles läuft. Und
Mhm.
ja, es war auf jeden Fall so 'ne spannende Zeit. Und, ähm, ja, dadurch habe ich auch einfach irgendwie so so viel neue Dinge aufm Tisch gehabt, die ich jeden Tag irgendwie erledigen musste. Und Entscheidungen fällen musste und alles. Dass ich dadurch ja auch einfach von der Zeit her in letzter Zeit wirklich so kurz angebunden war, wenn's jetzt um meine Hobbys gegangen ist.
Okay, verstehe. Ja, das ist natürlich super viel, was da wahrscheinlich mitspielt. Ähm, also, ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, dass grade dieser neue Schritt, für den ihr euch entschieden habt, der ja sehr, sehr schön klingt, auch wenn es sehr stressverbunden ist. Also, herzlichen Glückwunsch erst mal dazu. Es hört sich ganz, ganz toll an. Ähm, klar, da ist so viel in deinem Kopf wahrscheinlich los, womit du dich beschäftigen musst. Und ich kann mir vorstellen, dass da einfach gar nicht mehr so die Kapazität da ist, sich jetzt auf Video schneiden und so zu konzentrieren und auf das ganze Me Material. Weil, äh, das Gehirn einfach überflutet ist mit Dingen, an die es denken muss und bearbeitet und, ähm, so was blockiert ja die Kreativität ganz schnell mal. Und dann fühlt sich vieles
Dankeschön.
wie 'ne Aufgabe an, anstatt wie etwas, was einem jetzt 'n bisschen Freude bringt. Ähm dann hast du's ja auch beruflich gemacht. Und es passiert ja ganz, ganz vielen Menschen. Also, ich weiß es natürlich nicht, ob's bei dir so ist, aber es könnte natürlich so 'n bisschen mitspielen. Das passiert dann ganz vielen Menschen, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben, dass es sich irgendwann nicht mehr so wie vorher anfühlt, weil da so viel Ernsthaftigkeit mit reingekommen ist. Und dieses: „Ich muss das jetzt machen und das muss jetzt so und so sein“, und es nicht mehr nur zum Spaß war. Das kann natürlich sein, dass so was auch 'n bisschen mitspielt und, also, ich würde jetzt als 1. Idee dir tatsächlich zu 'ner Pause raten. Und dass das okay ist und dass das vielleicht auch gar nicht so schlimm ist, dass so viel Material auf dich wartet. Äh, es wir es muss ja kein Zeitlimit dafür geben, wann du's veröffentlichst. Vielleicht kann dir ja 'ne Pause davon tatsächlich echt gut tun. Weil, wenn du sie dir bewusst nimmst, ist auch dieser Druck weg, dass du das alles noch machen musst, dieser Gedanke, der dann im Hintergrund immer mit schwebt. Und dann kriegt dein Kopf und deine Seele vielleicht mal 'n bisschen Raum, sich mal kurz zu entspannen und das loslassen zu können. Und ich kann mir vorstellen, dass erst dann du wieder die Möglichkeit hast, so richtig Energie dafür zu tanken. Weil dann auch der Raum dafür da ist.